Oh, tape recorder.
Jadi kita harus punya kasetnya atau enggak radio. Kayak kalau misalnya kita mau rekam dari radio bisa. Jadi kita harus nung nunggu dulu nih, ya. Nah, ini kayaknya habis ini, kan kadang-kadang penyiar kan bilang kan, habis ini kita mau putar lagu ini. Nah, kita tunggu pas dia muter, kita rekam. Nah, jadi dulu tuh, jadi dulu ses segitu, iya, jadi kalau mau mau punya denger lagu itu, enggak kayak sekarang. Jadi kita tuh harus yang beli kaset kosong, jadi kita rekam, iya.
M mmm. Mhm. Oh, sampai harus kayak gitu, ya? Oh. Mhm. Oh, beli kaset kosong. Oh, berarti masih ada dong itu kaset-kasetnya sekarang, masih disimpan atau sudah nggak tahu ke mana, tuh?
Sudah enggak tau ke mana lagi sih. <laughs> Iya.
<laughs> Nah, kalau genre musik, apa sih yang paling nempel di masa SMA mungkin, ya? Yang, "Oh, ini aku banget", gitu.
Iya, kalau SMA itu seru-seruannya ya lagu, lagu Green Day tadi kubilang, punk rock, gitu. Ada Offspring, iya.
Mmm, mmm, jadi lebih ke arah situ, ya. Mhm. Kalau artis yang selalu nemenin Kamu tumbuh, gitu, jadi dari dulu banget sampai sekarang masih terus didengerin gitu musiknya. Itu ada yang spesifik enggak? Penyanyi atau mungkin, eee, band atau mungkin, atau mmm.
<clears throat> Mhm. Iya. Band ya ya, band itu Green Day. Sampai aku dulu pernah beli kasetnya, si kaset itu tapi enggak tahu juga ke mana tuh kaset karena pindah-pindah. Iya, dia yang asli yang asli. Heeh, yang jadi jadi kalau dulu itu mau beli kaset itu kan kayak asli, dia ada liriknya di sampulnya itu. Iya, Kakak, kalau iya, jadi kalau dulu itu kalau yang di sampulnya tuh bolak-balik, iya, terus, dia terang itunya, ada liriknya itu asli. Kalau dia cuma fotokopi itu art berarti dia enggak asli, gitu. Terus memang iya.
Kaset yang asli atau kadang kan oh, iya iya iya. Oh, gitu. Jadi ngebedainnya kayak gitu, ya? Mhm. Oh. Oh, gampa segampang itu ya ngebedainnya, ya?
<laughs> Iya. Terus membelinya juga di memang di toko kaset yang yang memang bener-bener, yang besar lah, ya. Eee, ad ada juga sih emperan yang bekas-bekas itu juga ada. Tapi kadang-kadang sudah banyak kan sudah rekaman, gitu.
Heeh. Oh. Mmm. Pernah enggak musik bantu Kamu ngelewatin masa sulit dalam hidup kamu?

<laughs>
<chuckles> Nah kalau, eee, hidupmu tuh punya kayak ini nggak sih ya, soundtrack resmi gitu, atau mungkin lagu yang kalau menggambarkan di hidup kamu yang dari Indonesia sendiri ada nggak nih? Karena kan lagu Indonesia beragam banget ya.
Iya. Kalau kalau lagu Indonesia yang ang dulu aku sering puter itu karena ada warnet ya, playlist warnet ya, lagu-lagunya ya kayak Noah.
Hmm. Oh jadi di warnet tuh ada playlist-nya gitu ya?
Iya ada Noah terus, Samsons segala macemlah, jaman-jaman dulu yang jaman warnetlah.
Oke, jadi di warnet sendiri juga ternyata menyediakan ya buat playlist itu. Tapi biasanya berapa lama sih kayak dengerin musik setiap harinya tuh? Ada ada kayak waktu tertentu gitu nggak yang harus bener-bener ngedengerin musik gitu?
Iya bener. Mmm, nggak sih suasana hati aja ya, a paling 1 jam, 1/2 jam paling gitu, m
Eh. Oke, kalau dari pekerjaan sendiri berhubungan sama musik nggak? Atau, nggak?
Mmm, nggak, nggak ada, <chuckles> iya.
Oh, oke. Tapi kalau untuk nge-band sendiri itu masih sering dilakukan gitu?
Heeh, mmm, selepas sekolah nggak lagi, udah bubar sama temen, karena ada yang, eee, ku kuliahnya e beda-beda kan, jadi ya ya misahlah. Jadi nggak lagi.
Oh jadi sekarang udah nggak nge-band, tapi dulu waktu nge-band tadi sempet cerita juga, bagian bass ya.
Mhm. Mhm, iya betul.
Oh ya. Wah makasih banyak nih udah mau ngeceritain perjalanan selera musik kamu da dari dulu sampai sekarang yang ternyata beragam banget, bahkan, eee, ini jadi baru tahu nih kalau di warnet tuh ternyata ada playlist-nya ya yang bisa diputar. Oke, sampai jumpa ya. Terima kasih banyak.
<chuckles> Oke sama-sama, aku juga Iya, senang juga berbagi sama kamu. <chuckles> Iya bener. Sama-sama.

Oh, masa sulit ya? Itu kayaknya tadi bener tadi yang di Jogja tadi, yang aku pertama kali tinggal di luar kot di luar dari jauh dari orang tu orang tua, terus lagunya si Red Hot Chili Peppers tadi.
Iya, mungkin untuk. Oh, jadi di Jogja itu tuh tinggal, bukan yang kayak main gitu ya?
Iya, kayak jadi yang aku tuh sekolah ya istilahnya ibaratnya ya.
Oh sekolah, kayak kuliah gitu. Mhm mhm. Oh, nah ini nih yang agak, eee, lucu nih pasti. Musik apa sih yang dulu kamu denger pas lagi jatuh cinta pertama kali mungkin ya? Eee, dulu tuh ah, mau lihat
Mhm, iya iya. Apa tuh? Oke, oh itu ya sama yang sama-sama cewek ya? Itu lagu-lagu Malaysia malahan.
Oh Malaysia, kalau boleh tahu yang judulnya.
Iya, bener. Iya kita suka denger lagu Indriaani Indrianinya sama cewek sering kita nama nama Rindiani dicoba diubah nama ceweknya gitu kan.
Oh, iya. <chuckles> Oh iya iya. Nah, kalau misalkan genre musik yang misalkan dari dulu itu tuh sudah suka banget, tapi sekarang kurang sering diputar tuh, genre apa tuh?
Kayak gitu. Hmm, dulu suka apa ya? Dulu tapi ya suka semua musik sih, sampai sekarang sih nggak ada yang
Oh, Jadi masih tetep disukain semua ya, genrenya ya? Tapi kalau musik yang bikin semangat atau yang bikin tenang gitu, itu apa tuh boleh di-spill?
Mhm, masih tetap suka semuanya iya. <clears throat> I yang yang semangat pastinya yang punk rock ya. Kalau yang tenang biasanya aku yang instrumen kayak punya Kitaro gitu, terus Yngwie.
Oh punk rock ya? Oh, bahkan instrumen juga tetep di kulik ya?
Iya, ada instrumen yang memang bener-bener kita tuh kalau dengernya tuh kayak dia tuh kayak tenang gitu, yang asik gitu, yang kita tuh bisa yang kayak sambil tidur, merem gitu kan yang iya san bisa terb inilah kita tuh sambil melayang lah pikiran kita kan.